Hmm, like anong klaseng sweets yung madalas mong ano, um, kainin?
Oo. Ah, pag sa bahay mga 1 piraso ng ano, ng chocolate, mga ganyan. Yung merong sa bahay, ano eh, ah, pinalakas ko yung ano ko eh, tinakot ko yung sarili ko, nag-lagay talaga ako ng stock talaga, nag nag-ano talaga ako ng mga sweet sa bahay.
Hmm, okey. Ah, okey.
Para makon para ma-kontrol ko kasi di ba andaling ti ang laking temptation na laging nakikita mo 'andiyan lang eh, kasi may sweet-sweet tooth kasi ako eh. So, yun, chi chinallenge ko yung sarili ko andiyan lang. So, halimbawa minsan pag-feel ko snackish ako gusto ko ng dessert after a meal, na-kontrol ko yung sarili ko, kaya ayun yung yung treat ko na as a dessert, 1 piraso, yung isang 1 pilas lang ganon, yun ganun. So iyon, ano naman, ah, nagkakaintindihan naman kami ng katawan ko at utak ko na, okey na to kaysa ano, kaysa madale tayo ng diabetes.
Oh. Ayun, yun lang. Mm. Mm, mm. Ayun, since nabanggit mo yung diabetes, tapos nung nagpa-check ka, hindi ka naman na ta lumabas sa lab test mo na diabetic ka?
Naku malapit na, naka-ano na nakakapit na, oo.
Oh, okey. <chuckles>
<chuckles> Yun pero yu
So as in konting-konti na lang? Oo.
Oo, kaya nga tuwang-tuwa sakin yung doktor ko eh, ayun, ano yun ang grabe nun ah, taas ng uric, cholesterol, ah, triglycerides. Eto after nung pandemic ah, pero ngayon ano naman na, ah, awa ng Diyos okey na oo napa-baba na rin yung sugar yun. Oo, ganun oo. Siguro ano yun, isang motivation din eh, nung napansin ko yun na ganon, nakikita ko na ano, na alam ko nararamdaman ko rin sa katawan ko na, hindi hindi na ganun yung kung magpa-test ako biglaan ngayon hindi na ganun ulit lalabas yung resulta, ganun.
Mm. Hmm. Med medyo nakaka-recover ka na as in okey na talaga siya? Wow! Nice. So k Mm.